الأكل دايمًا بيبقى مرتبط معانا بذكريات، عشان كده إحنا لمّا بنسافر بنحب إن إحنا نجرّب أكلات جديدة وكده. فممكن تحكي لي عن ذكرى لأكلة أنتِ بتحبّيها وليها ذكريات معاكِ؟
هي أكتر أكل بيعمل معايا ذكريات بصراحة الأكل في رمضان. آآ طول عمري باح يعني في أكلات معينة كده لمّا بآكلْها بافتكر رمضان، و والح والطقوس اللي بتحصل فيه.
آه. زَي إيه مثلًا؟ امم، زَي إيه مثلًا؟
آآ يعني مثلًا إحنا أول يوم عندنا في بيتنا متعودين لازم أول يوم رمضان يكون في حمَام ومحشي، ال2 موجودين، فأنا لمّا باشوف حمَام أو محشي في أي حتة بافتكر التجمّع بتاعنا في رمضان، وقعْدتنا في بيت مامتي وإحنا بناكل الأكلة دي، والملوخية طبعًا.
آه. بتفتكري رمضان. آه. امم، جميل جدًا. طيب وال بيبقى ليهم بقى طريقة معينة، يعني بت بتاكلوا محشي أنواع معينة، زي مثلًا ورق العنب أو الكرنب أو كده، والّا أي محشي عمومًا بيفكرِك برمضان؟
آآ والله هي ماما بتعمل كُل الأنواع، يعني عشان كل حد فينا بيحب حاجة شكْل، فبتبقى عاملة محشي كرنب وورق عنب والمشكّل اللي هو البتنجان والفلفل والكوسة.
أها. آه، آه، فأي محشي بيفكرِك برمضان والأجواء بتاعة رمضان.
آه، بصراحة وال و وكمان في أكلة تحلية يعني القمر الدين، كقمر الدين ك زي المهلبية كده. آآ برضو دي آه، ما باكلهاش غير في رمضان فعلًا.
امم. امم. آه، آه، معروف طبعًا بتاع رمضان. بس قمر الدين مش مشروب؟ والّا بيتعمل أكلة برضو؟
هي مامتي بتعمله لنا ب هي بتحطه مشروب في الخشاف، بس بتعمله لنا أكلة زي المهلبية كده بالنشا و والمشمش والمكسرات، بتبقى حلوة أوي.
آه. آه، بيبقى عامل زي الjelly كده يعني.
بالضبط آه. بتبقى عاملاه من قبل رمضان بيوم طبعًا من ضمن التجهيزات، ف وبتحطه في التلاجة يسقع، وأنا أول ما باخلّص فطار على طول، يعني حتى لو أنا متروسة أكل، لازم آكل طبق القمر الدين.
آه. امم. <laughs> آه. بالهنا والشفا. طب بالنسبة بقى للحمام، الحمام بيبقى محشي فريك، والّا بيبقى محشي رز، والّا بيبقى مش محشي ب بيكون مشوي مثلًا؟
لا إحنا عندنا برضو بنحبه رز، مش بنحب الفريك. آآ، مامتي بتعمله كده بطريقة علمتها لي يعني، آآ إن إحنا بنتبله الأول بالبصل، ونسيبه شوية يعني ياخد من التتبيلة، وبعدين بقى تحشيه بالرز وتسلقه وتحمره، آآ بصراحة بيبقى وهمي يعني. والأكلة دي في رمضان آآ أول يوم يعني تقليد في العيلة عندنا.
آه. امم. امم. آه. امم. متخيل الريحة طبعًا بتاعته وهو بيتحمر كده قبل الفطار كده، أكيد الريحة بتكون جميلة يعني. طيب ما بتاكلوش مثلًا ممبار، هو قريب برضو بيكون محشي رز زي الحمام والبتاع، والَّا ما الممبار مش تقليد عندكم في رمضان أو في العيلة؟
إمم. لأ، هو الممبار ممكن ييجي في في العيد الكبير بقى، لمّا ماما مثلًا بتعمل صينية رقاق باللحمة المفرومة وممبار، وجنبهم طاجن عكاوي بالبصل، دي أكلة العيد الكبير. <laughs> يعني أنت كده عشان ما ندخّلش الأعياد في بعض يعني.
إمم. إمم. <laughs> آه، لأ، ن نرجع تاني للحمام، الحمام بقى جربتِ قبل كده الحمام مشوي أو حمام في طاجن مع الرز بدل ما يكون هو محشي يكون متفصص كده مع الرز، والَّا ما جربتيش؟
آه، دُقت مرة طاجن رز معمر بالحمام، آآ عجبني آه، بس بصراحة حمام مامتي أ أحسن و وذكرياته معايا أكتر.
إمم. إمم. إمم، طب الحمام هل الحمام بقى نفسه في أنواع؟ يعني أنا أسمع يقول لك في حمام بلدي، في حمام بط، في حمام ففي كذا نوع من أنواع الحمام. هل في نوع معين، والَّا هو نوع من اللي والدتِك بتجيبه، بتجيبه وخلاص ما بتبقوش عارفين ده ايه النوع ده؟
لأ ما أعرفش هي بتجيب حمام، أنا سمعت مثلًا إن في حاجة اسمها سِمّان آآ، أو في حاجة اسمها الحمام الكداب اللي هو الفراخ وبتتحشي. بس اللي أعرفه الحمام.
آه. آه، آه، بس دي مختلفين اوي عن الحمام نفسه آه، آه، آه، آه.
آه، آآ اللي أعرفه الحمام بس.
إمم. تمام آآ، طب يعني قبل ما نروح بقى للعيد الكبير نروح للعيد الصغير، هل بقى في أكلات في العيد الصغير بقى رنجة، سمك، طبعًا بجانب الكحك وكده برضو معلمة معاكِ وليها ذكريات في العيد الصغير؟
آآ آه، هاقول لك حاجة غريبة، طبعًا ده غير الرنجة والفسيخ يعني أنا من عشاق الفسيخ جدًا، بس باحب آكُل في العيد الصغير مش عارفة اله أنت هتعرفها والّا لأ، حاجة اسمها أم الخلول.
إمم. إمم. إمم. آآ، آه دي محاريات كده بتتباع في المدن الساحلية. آه.
بالضبط. آه، باجيبها من إسكندرية دايمًا يعني. فدي أنا باحبها دايمًا العيد الصغير فيه ترمس آآ، فيه الكحك والبسكوت والبيتيفور و وال أم الخلول آآ، الفسيخ، الرنجة، الحاجات دي برضو مرتبطة بيه.
إمم. إمم. إمم. آه. إمم. طب، في الحاجات بقى الكحك وكده، إيه أكتر حاجة مفضلة عندِك اليبتيفور، الكحك ال إيه أكتر حاجة بتحبيها في ال
آآ الكحك المحشي عجوة، باحبّه جدًا، جدًا، جدًا، يعني ممكن آكل منه كيلو وأنسى نفسي أصلًا.
امم. طب هو إيه الفرق بقى بين الكحك المحشي عجوة والمعمول اللي بيتباع في دوَل الخليج؟
هو المعمول عجينة مختلفة، الكحك فيه ريحة الكحك. آآ في طريقة معيّنة. آآ على فكرة أنا مامتي آه، والسمنة البلدي. آآ مامتي الأول كانت بتعمل الكحك ده على فكرة في البيت، بس إحنا يعني تمردنا عليها وقلنا لها كفاية وعشان مرمطة وكده. بس بصراحة كان بيبقى جو تاني وذكرى تانية خالص، وطعمه طبعًا غير المعمول نهائي يعني.
ده يكون بسمنة بلدي. امم. امم. امم. امم. أكيد طبعًا، أكيد. طب كنتم من ال الناس اللي بتعمل الكحك وتوديه الفرن يتسوى هناك، والّا كنتم بتسووه في البيت كمان؟
لأ، ماما بتسويه في البيت في فرن البوتجاز، وكانت طبعًا لازم تجبرنا إن إحنا نقعد حواليها، ونعمل معاها ونلعب في العجينة وكده، عشان آآ وطبعًا تبقى مشغّلة أ الأغاني بتاعة يا ليلة العيد والحاجات دي، فكانت بتفرق معانا أوي.
امم. آه. امم. <chuckles> أجواء جميلة جدًا آه. طيب آآ آه. <laughs> آه، أكيد طبعًا مع السن وكده الموضوع برضو بيبقى متعب، ودلوقتي بقى كل حاجة متوفرة بتتباع، برضو زمان ما كانش ال المحلات بالانتشار ده، وما كانش عندها التنوع ده. آآ طيب والرنجة والفسيخ بتاكلوا بقى معاهم بقى حاجات تانية زي الملوحة والسردين وكده، والّا هو رنجة وفسيخ بس، أو تونة مثلًا لو لحد ما بيحبش الرنجة والفسيخ؟
آآ بس بعد كده قلنا لأ، بقى كفاية يعني نشتري من برّه. بالضبط. بُص هو أنا لغاية وقت قريب ما كنتش دُقت السردين دي أبدًا. آآ بس حد قال لي عليها برضو وقلت نجربها في مرّة، بصراحة يعني بقت عشق عندي، أنا باكلها حاف.
آه. بالهنا والشفا.
آه، فلكن كان الأساس بالنسبة لنا في بيتنا، الرنجة والسردي وال والفسيخ. امم.
والفسيخ، آه، طب الملوحة مثلًا، الأنشوجة، الحاجات دي ما
لأ، ما بنحبهاش بصراحة، هي حاجات برضه رايحة للحدوقية أوي. خلي بالك، إحنا برضه بنحب الفسيخ الدِلِع، ما بنحبش الفسيخ المملح أوي يعني. فملوحة أو حاجات من دي ما لأ، ما بنعرفش ناكلها.
إمم. آه. آه. آه، آه. طب والبطارخ بقى، سواء بطارخ الرنجة أو بطارخ السمك البوري أو كده؟
لأ، ده دي عشق لوحدها. أصلًا بطارخ البوري دي، أنا ساعات باطلبها كده، يعني إحنا عشان قاعدين في بلد ساحلي فباحب أطلبها، باجيبها بالطبق وأعملها و وآكلها. وطبعًا رنجة ال البطارخ بتاعة الرنجة، أنا باحبها مرملّة، آآ، جميلة جدًا بصراحة.
امم. إمم. امم. آه، محببة كده، آه. بتاكليها لوحدها والّا بتعمليها بقى سلطة رنجة يعني، آآ، سلطة الناس بتعملها بطحينة وخضار وكده والّا بتاكليها هي لوحدها كده؟
أنا باحب أحطها في عيش بلدي كده ومعاها يعني ليمون و وفلفل، أقطّع فلفل و وحبة زيت صغيرين. آآ، ما بحبش بصراحة الطحينة ولا السلطات بتاعة الرنجة دي، باحس إن أنا مش باكل رنجة أصلًا.
إمم. طيب بمناسبة البطارخ بقى، أكلتِ بطارخ حاجة تانية؟ يعني زي مثلًا البيض بتاع السُبيط، ال الكابوريا بيبقى فيها بطروخ كده، آآ، جربتِ تاكلي الحاجات دي والّا
آه، طبعًا. آه، آه، الكابوريا في كابوريا يعني اسمها كده، دُكرة ونِتْي. النِتْي هي اللي فيها البطارخ الصفرا بتبقى في القشرة بتاعتها من جوّه، آآ، أنا من عشاقها، يعني أنا ممكن ما آكلش لحمة الكابوريا، وأقعد آكل في البطارخ بتاعتها الصفرا التقيلة دي.
آه. إمم. آه. إمم، آه، آه، آه. مفهوم.
آآ، وبرضه بيض السوبيا، آآ أو السبيط- زي ما بتقولوا- آآ، برضه حلو أوي. باقليه آآ، وباكله، طعمه تحفة.
إمم. آه. <laughs> آه آه، طب هو بيض السبيط ليه اسم تاني غير بيض السبيط، بيتقال عليه بكلويز أو حاجة زي كده؟ والّا
لأ، أول مرة أسمع المعلومة دي. ما أقدرش أقول لك آه أو لأ، يعني مش عارفة بصراحة.
آه، آه، خلاص خلينا ن نرجع بقى للإيه التاني، بتعملوا بقى سلطات مع الرنجة وكده، بتحطوا بقى طحينة وسلطة خضرا وتاكلوه بالعيش البلدي والّا بالعيش الشامي والّا عيش فينو والّا يعني إيه الأجواء بقى بتاعة أكلة الرنجة دي؟
آآ، هي بتبقى عيش بلدي والليمون متقطع كتير وسلطة طحينة طبعًا، عشان في ناس بتحبها بالطحينة، وبيتقطع خيار جنبها عشان يطرّي يعني، وبطاطس محمرة، آآ، بتبقى هي دي الأكلة.
إمم. إمم. أكيد. آه، إمم. والرنجة بقى بتكون مُدخّنة، بتسوُّوها كده على النار، والّا بتاكلوها زي ما هي كده مش ما بتسوُّوهاش؟
آآ بُص، هو بابايا بيحبها مد مدخّنة كده على النار بتتسوّى. بس أنا باحس إنّها بت بتحْدَق، فأنا باحب آكلْها نَيّة بصراحة. يعني ب ماما بتخلِيها لنا وباكلها كده. لكن آمم آآ اللي بيحبها على النار بابا، ما أعرفش بياكلها إزاي! هي بتبقى حادْقة أوي بصراحة.
آه. امم، امم. آه، ما بتبقى أذواق طبعًا، الأكل بيبقى أ أذواق. خلاص بقى نروح بقى على آخر حاجة ال العيد الكبير بما إنّك كنت قلتِ على ال في العيد الكبير إن أنتم بتاكلوا طاجن العكاوي وال الحاجات دي، فممكن تحكي لي بقى إيه طقوس العيد الكبير عندكم؟
آه. هو العيد الكبير عندنا يعني طقسين، أوّل حاجة آآ الوقفة، آآ يوم الوقفة بتاعة العيد الكبير دي اللي بيبقى فيها طاجن العكاوي بالبصل، طاجن معتبَر كده وجميل وكبير، ومعاه صينية الرقاق الطري باللحمة المفرومة. آآ <chuckles> آه، و- بيتهيأ لي أنا جوّعْتك كده- ومعاه آآ، آآ أنا قلت لك حاجة تالتة كانت بتتعمل، نسيتها.
امم. آه. امم. إمم. يا سلام! آه. ال العكاوي، والرقاق، و كبدة مثلًا؟ ممبار آه، أيوَه صح. آه.
والممبار، والممبار أيوه، آه. ف دول دول 3 حاجات آآ لازم بناكلهم يومها، وبتبقى مثلًا عاملة معاهم آآ طاجن بامية باللحمة الضاني، آآ عشان اللي ما ب- أو لحمة عاديّة- عشان اللي ما بياكلش العكاوي ياكل من اللحمة التانية.
امم، اهم. آه، آه. وبقى بعد ال فِطار أول يوم بقى بيكون فتّة وكده، والّا ما بتاكلوش الفتّة؟
ف ده على الفطار. لأ، بناكل فتّة بس على الغدا، فِطار أول يوم بقى ده اللي كنت باقول لك التقليد التاني عندنا على طول، آآ إن أنا بنفطر كبدة من الحاجة اللي بندبحها، بناكل الكبدة، تطلع طازة ماما تعملها، وتحط لها ليمون وسَمنة بلدي وكده، وأخويا ييجي من الصلاة ي يقول لها: "فين الكبدة؟ أنا مش هاعرف أفطر أي حاجة غيرها."
آه. آه. امم. امم. <laughs> سَمنة بلدي مش ليَّة.
لا سَمنة بلدي بصراحة، إحنا ما بنحِبش الليَّة في الأكل.
آه، آه. طَب جرّبتِ تاكلي كبدة نَيّة قبْل كده، وهي طازة كده؟ آه، زَي في لبنان، لبنان بياكلوها الكبدة النَيّة دي.
فكان آآ نَيّة؟ آآ بُص أنا عندي عم- الله يرحمه- كان بياكلها كده. يعني كان كنا نبقى إحنا كان عندنا أرض وكده بندبح فيها، فكان أول ما الجزار يخلَّص دبْح، والكبدة تطلع سخنة كده مولّعة من الدبح، كان ياخد حتة وياكلها. بس كلّنا كنا جنبه يعني بنبقى "إزاي أنت بتعمل حاجة زي كده؟!"
امم. امم. إمم. بت تقرفوا آه.
آه، م مستغربين، بس عمري ما جرّبْتها.
امم، هو لازم لازم لو أنت هتاكل الكبدة تكون وهي لسه فعلًا طالعة، عشان ما بيكونش اتكوّن عليها بكتيريا أو كده. لإن لو قعدِت بعد كده بيتكوّن عليها بكتيريا فبتكون ضارة، فاللي هو كان بيعمله ده صح يعني.
آه، هي كانت بتطلَع، يا دوبك تِطلَع ياكلها. بس آآ اح إن حد فينا يجرؤ إنه يعمل الخطوة دي؛ استحالة بصراحة.
امم. <chuckles> طيب ال الفتة بقى أنتم الفتة بتعملوها حمرا؟ والّا بتعملوها بيضا؟
لأ، بنحبها حمرا. آآ ب ماما بتعملها بالصلصة كده بتضبّطها آآ، بس بتبقى جميلة أوي برضو مع اللحمة المحمرة، ده غدا أول يوم العيد الكبير.
إمم. إمم. إمم، طب أنتم من اللي بيدبحوا خ خروف فبياكلوا لحمة ضاني؟ والّا اللي بتاكلوا بقى بيبقي عجل مثلًا أو كده والّا؟
إحنا بقى لنا فترة كان عِجل وكان دايمًا كل اللي موجودين في البيت لأ، لحمة ضاني استحالة. لغاية أمّا جه حد من قرايبنا اقترح علينا نجرب بس ده ما كانش في العيد يعني كان في وقت عادي، جربوا تدبحوا خروف آآ، نوع اللحم بتاعته اسمها برقي، ما أعرفش تعرفه؟ آآ ال البرقي ده قال لنا جربوه واللحمة بتاعته ولا هيبقى فيها ريحة الضاني،- عشان إحنا ريحة الضاني بتضايقنا جدًا- ولا الزفارة ولا أي حاجة.
إمم. آه، إمم. آه، آه. ده ال البرقي ده بيكون من السعودية؟ والّا بيكون إيه المراعي بتاعته يعني؟ والّا ما عندكيش فكرة؟
مش عارفة، أنا سمعت بس الكلمة وبابا ساعتها جرب الخروف، وفعلًا اللحمة كانت تحفة سواء ريَش شويناها، أو اتعملت في طاجن مع البامية كانت مختلفة تمامًا يعني.
آه. إمم، آه، هو اللي بي عمومًا اللي بيعمل الزفارة بتاعة الضاني، بيكون الأكل اللي الخروف بياكله، يعني في الأغلب اللي بيعمل زفارة الضاني إن بيكونوا مأكلينه مثلًا أكل من الزبالة أو أكل مش نظيف أو كده، فده اللي بيعمل فهو ممكن البرقي ده يكون المراعي بتاعته نظيفة أو كده، فهو ده اللي بيعمل بيعمل ريحة الزفارة يعني.
ممكن. فعلًا، إحنا بس كنا عمرنا ما نتخيل إن إحنا ممكن ناكل لحمة ضاني، فلمّا قال لنا شار علينا يعني بال بالنوع ده، اتبسطنا جدًا منه بصراحة.
إمم. إمم، طب أخيرًا بقى بيبقى أول يعني في شم النسيم، بيكون برضو ليكم طقوس والعيلة بتتجمع وكده؟ والّا ما بيبقاش ما بتحتفلوش بشم النسيم أو كده؟
لأ، د دايمًا ماما بتبقى حريصة يعني بنروح الصبح نلاقيها ملونة لنا بيض بالرحم بالرغم إن إحنا كبرنا يعني آآ، بس بتلون البيض، بتبقى عاملة ترمس، عاملة كيك، وطبعًا الرنجة والفسيخ لازم يتاكلوا بالبصل الاخضر. فبرضو بتبقى يعني هي ماما بتبقى حريصة إن هي كانت طول عمرها بتقول لنا من وإحنا صغيرين: "أنا بابقى حابة أعمل معاكم ذكرى آآ، بتفتكروها علشان لما أكون مش موجودة"، يعني ربنا يديها الصحة.
<chuckles> آه. إمم. أكيد. إمم. آه، أنا أكيد جوعتِك، وأكيد أنتِ دلوقتي هت هتقومي تاكلي، فيعني أنا متطلع إن إحنا نتكلم قريب تاني وتحكي لي عن ال بقية بقي الأكل في المناسبات التانية.
أوي. أكيد هيحصل، شكرًا ليك.
عفوًا.